Moda trendleri seni ne kadar etkiler?
Ya moda trendleri beni aslında, eee, bir yandan gerçekten çok fazla etkiliyor. Bir yandan da, eee, etkilememeye, eee, çalışıyorum kendimi. Onun için de böyle, eee, ya, çünkü gerçekten bu, eee, hızlı moda dediğimiz, işte, eee, bir anda, böyle, kapsül gardırop gibi, böyle, çıkardıkları ürünleri, eee, herkesin üstünde görmeye başlıyorum. Bu, beni birazcık, imm, irite mi ediyor diyeyim, rahatsız mı ediyor diyeyim? E, kendim, eee, aynı şekilde o gördüğüm insanlar gibi olmak istemiyorum belki de. Biraz bu açıdan olumsuz etkiliyor olabilir. Eee, ımm, onun dışında
<chuckles> Neden? Ha ha. E Hımm. İii, a pişti olmayı mı sevmiyorsun yoksa, eee, yani, eee, şu an, eee, yeni nesilde yeni, eee, daha doğrusu sokaktaki insanlarda bir kopyala yapıştır olmuş gibi herkes aynı şeyi giyiyor. Peki bu bundan dolayı mı istemiyorsun?
<chuckles> Hı hı. Evet. Ya, sanırım bundan dolayı istemiyorum. Bu pişti olmak, yani, eee, bir hikâyem var, onu anlatayım. Emm, ya, üniversitedeyken giydiğim ve çok severek, iii, ilk başta aldığım bir pantolonum vardı. Böyle, hâkî renginde, eee, bayağı bol bir pantolon, böyle, her tarafında cep ve, böyle, kumaş parçaları, böyle, sanki sarkıyor gibi bir pantolondu biraz, hani, eee, normal kot pantolon giydiğim için, ııı, farklıydı bana göre ve onu giymek istiyordum. Böyle, üstüme siyah tişörtle, bir kemerle falan. A, teşekkür ederim. Böyle bir pantolondu ve, eee, okula bir gittim, bir arkadaşımda da aynı şekilde o pantolondan var. Yani, işte, ben böyle, arkadaşlarımın arasında şaka yapıyorum, bana daha iyi oldu falan filan diye. Bu böyle, hani, minik minik sohbetler ama bu, hani, artık bir bakıyorum bu kız her gün aynı şekilde bunu giymeye devam ediyor. E, ben de şey olmaya başladım, ben ne zaman giyeceğim, yani, okul ünivor üniformasına dönüştürdü işi falan diyorum, böyle, kendi kendime. Hani, onu mesela, eee, 1 kere giydim, sorun etmedim ama, eee, b yani, her gün de o pantolonu giyerse benim giyebilmem için bir alan yok yani, o yüzden böyle bir pişti aslında rahatsız etti beni orada.
Tabii, lütfen. Hımm. Kulağa çok hoş geliyor bu arada pantolon. <chuckles> He. A! <chuckles> Peki, okul dışında giymeyi düşündün mü? Hani, sadece okula mı bağladın o an pantolonu yoksa, hani, ju okul dışında da giyebilirsin sanki.
Tabii. <chuckles> Yok, yok. Evet, evet, giyiyorum ama okul benim, işte, her gün vardı ve, eee, böyle, okuldan sonra da, eee, kafeye gidip atıyorum arkadaşlarımla ders çalıştığım için aslında benim için okul biraz da, böyle, bağlayıcı bir etken, bir tutkal gibiydi yani. O evden okula gidiyorum, okuldan kafeye gidiyorum, orada çalışmaya devam ediyorum sonra eve geri geliyorum, yani, aslında bütün günüm dışarıda geçiyordu ve böyle anca akşam, eee, ayrı bir şekilde dışarı çıkacağım zamanlar giyebiliyordum falan neyse çok önemli değil, yani, şu an zevkle giyiyorum, yani, okul bittiği için.
He he. Tabii, tabii. Hımm. E, süper süper. Estağfu o şu an giyiyorsan muhteşem ve herhangi bir sorun yok. Eee, peki He he. He, tamam, tam süper, süper. Neden okuldakilerin böyle giyindiği belli oldu o zaman. Süper, e, tabii senin bölümdense diğer, eee, kişi de. <chuckles> Süper. Peki, eee, şimdi, eee, pantolondan konuştuk, biraz da, eee, pişti olmamak veya insanların artık kopyala yapıştır olup olmamasından konuştuk. Peki, böyle, ya bu bana asla bana göre değil, ben bu trendi takip etmem, ben böyle şeyler giymem dediğin bir, eee, şey var mı? Trend var mı modada yoksa ben her şeyi giyerim mi?
Evet. Bu arada moda tasarım okumuştum, on onu da söyleyeyim, o okul o okul <chuckles> Evet. <chuckles> Evet, evet, benim bölüm. <chuckles> Evet. Hımm. Yani, trend bile demek <exhales> trend bile demek istemiyorum ama, yani, artık herkesin, eee, zevkleri ve renkleri tartışılmadığı için herkesin kendine özgü bir tarzı olduğu için söylemem gerekirse evet, eee, dar pantolonlar, <chuckles> böyle, özel <chuckles> aynen öyle, böyle bir de özellikle bilek üstü biten dar pantolonlar falan altına giyilen ayakkabının o içinden görünen deri parçası o ayağın derisi falan, yani, yok. Ben, eee, hiç estetik bulmuyorum, kendim de, hani, eskiden evet, giyiyordum çünkü bu moda aslında annemizin bizi giydirip, hani, sonrasında kendi fikirlerimizin oluştuğu bir şey bence. O yüzden küçükken buna kararım yoktu, yan, giydiriliyordu, giyiyordum ama daha sonrasında, işte, lisede üniversitede, eee, kendi özgün, eee, kıyafetlerimi diyeyim artık, ne kadar özgün olursa o kadar iyiydi benim için, yani, onları giymeye özen gösteriyordum. Bu, eee, babet çoraptır, eee, dar pantolondur, eee, ay, neyi unuttum bak parlak montlar, falan, şişme parlak montlar.
O! Fena bir şey geliyor. Eh. <chuckles> Dar pantolon modası. <laughs> Süper. Tabii, tabii. Kesinlikle. He he. Süper. Neyi? He, evet. Peki, iki cinsiyet için de geçerli mi yoksa şu anda genellikle erkek cinsiyeti Tamam süper. Eee
Evet, evet. <chuckles> <chuckles> Yok, ikisi için de aynı şey, yani, dar pantolon, eee, parlak, böyle, mont, şişme mont, yani, aslında kadınlar için böyle çok bir şey diyemeyeceğim. Nasıl diyeyim, yani, dediğim gibi dar pantolonlar aynı şekilde geçerli olabilir. Onun dışında, böyle, yelek çok sevmiyorum ama, böyle, şişme yelek, yani, yoksa yelek kot yelekler falan çok hoşuma gidiyor ve kullanıyorum da, eee, ama, böyle, yok, şişme yelek falan çok sevmiyorum galiba. <chuckles>
He he. A! Ha. Kesinlikle, kesinlikle haklısın. Yani, eee, dar pantolon modası zaten, eee
<chuckles>
2010'larda 12'lerde bitmiş olması gerekiyordu. Şu zamana kadar, eee, gelmesi büyük mucize, yani, dar pantolon giyenler, eee, bilmiyorum sağlıklı o olmayadabilir. Eee, <chuckles> peki, eee, bu trendleri, eee, yeni çıkan trendleri, hoşuna gidebilecek trendleri, eee, sosyal medyadan mı takip ediyorsun yoksa, eee, herhangi bir, eee, özel, gizemli bir, eee, yolun var mı? Bunları takip etmen için.
Keşke. <chuckles> Mucize. <chuckles> Bence de. Sağlıklı da değil ayrıca. <chuckles> Hı hı. <chuckles> Ya, şöyle, ben aynı zamanda göçmenim ve Bulgaristan'a gidiyorum her sene, küçüklüğümden beri ve, eee, orada da bu 2'nci el, emm, dükkânlar çok popüler. Yani, orada gerçekten, eee, zaten ben "bütün dolabımı onunla dizdim" diyeyim. Yani, bu, ııı, hızlı modadan, eee, üretilen ürünleri, böyle, hani, kırk yılda bir canım çok beğen ya si canım çok çektiyse onu ürünü ben üstümde görmek istiyorsam anca o şekilde almış olmuşumdur, yani. Onun dışında, böyle, işte, eee, hep 2'nci el ürün giydiğim için, kullandığım için, böyle, emm, özgün olduğumu düşünüyorum ve, hani, kimsede olduğunu düşünmüyorum. Hani, k ııı, çok da desteklemiyorum. O yüzden, eee, mesela, şey, eee, bu trendlere gelecek olursak şey anlatmak isterim, ben, böyle, kravat alırdım ve modayla da ilgili olduğu için, aslında, eee, bir sosyal medya platformundan, böyle, kravatlarla bir üst yapıldığını görmüştüm. Onu denemek için, böyle, aslında Ha, teşekkür ederim. Bu, eee, kravat, eee, alma serüvenimde de, eee, işte, şeye geleceğim. Bu sıralar, böyle, in insanlar, işte, bellerine kemer diye kravat bağlıyorlar ya da, işte, daha çok kadınların üzerinde görmeye başladık. Aslında bu, böyle, bu kadar popülerleşmeden önce ben, eee, kravat takıyordum. Ooo, onun dışında, işte
Süper, süper. Hıı. He he. Tabii. Lütfen. Tamam. O bayağı ilginçmiş, kravatlar. <chuckles> Trendi sen başlattın denilebilir. <chuckles>
Keşke nerde? <chuckles> Yok, yok, keşke ama, işte, eee, herkes, ya, kullanmadan önce bile ben aslında onun, eee, kullanılabilme ihtimalini görüp almıştım. Mesela, bence bu yönden de 2'nci el, eee, dükkânlar, işte, ııı, ne diyeyim artık, eee, daha, bence, eee, sağlıklı olabiliyor. Böyle, kendi trendini, kendi modanı yaratmak istiyorsan en azından bu tekdüzelikten çıkabiliyor. <chuckles>
Kesinlikle, kesinlikle. Çünkü büyük markalarda, eee, birçok kişi zaten o markaya gittiği için onu alıyor ve, eee, sokakta, meydanda aynı şeyi görme olasılığın daha yüksek ama senin gibi 2'nci el pazarından daha eski ürünleri, eee, hem, eee, şimdi, maddi açıdan da, belki, daha uygunluğu, pahalılığı orası biraz farklı olabilir çünkü, belki Ya, daha pa Evet, daha pahalı olabilir çünkü, eee, ünlendikçe 2'nci el pazarlar herkes, eee, akın ediyor ve otomatikman arz, talep dengesi bozuluyor 2'nci elde.
Evet, çok fazla. Evet. Muamma artık. <chuckles> Aynen öyle ya. Kesinlikle, yani, amacı dışına çıkıyor artık bir yerden sonra çünkü aslında giymediğim bir kıyafeti, eee, 2'nci bir platforma yükle yüklersen bu ne demek oluyor? Hem artık ben kullanmıyorum, başka biri beğendiyse onun işine yarasın hem de, hani, uyguna, eee, koyayım ki elimden çıksın. Mesela, ben şu an öyle yapıyorum ama o platformda o kadar fazla, böyle, marka ürünlerin fazla fahiş fiyatlara satıldığını görüyorum ki artık şey diyorum, yani, "Lütfen, eee, gerçek insanlar kullansın bunu." Gerçekten amacı uğruna olan, <giggles> aynen öyle, ya.
He he. Kesinlikle. <chuckles> İhtiyacı olanlar. Ya, işte, ne yazık ki şu anda ticarete dönmüş bir şekilde o 2. el pazarları, hani, daha çok ihtiyaç değil de ticaret yapmak istiyorlar.
Evet, maalesef.
Peki moda konusunda, eee, böyle etkilendiğin bir ünlü isim var mı? Yoksa ya da bir büyük markayı mı, ııı, daha çok şey yapıyorsun, işte, N Nike olur, eee farklı markalar mı takip ediyorsun? Hani, "Ya, benim favorim." dediğin bir kişi veya marka var mı?
A. <chuckles> Hı hı. Bir marka var, eee, ulaşılması benim için biraz zor bu maddi durumumla ama, eee, şu an ondan ya, gerçekten çok, eee, kostüm, eee, takılar yapıyorlar. Markanın adı da "Vivienne Westwood" eee, diye biri. Aslında bir, iii, hanımefendi kendisi, ııı, zamanının işte punk, ııı, şarkıcılarına diyeyim kıyafet tasarlama ile başlamış kariyeri. Daha sonrasında da işte, ımm, bu biraz daha ne diyeyim günümüz, ııı, modasına, eee, yönelmiş, yani o tarz, eee, değil de daha çok böyle herkesin de aynı şekilde takabileceği daha böyle normal, eee, bir şeye indirgenmiş. Yani bu, eee, sanırım, eee, tasarımcı genelde, böyle, işte, eee, Japonların yaptığı diziler, o animelerde, eee, böyle, sponsor gibi olduğu durumlar oldu. Ben oradan, eee, kendisini, eee, tanıyordum. Daha öncesinden de işte bu yaptığı böyle, eee, ekoseli, iii, ürünleri falan çok popülerdi. Benim hep karşıma çıkıyordu. Daha sonrasında araştırma fırsatını buldum, yani o tasarımcı evet.
A! Neden? <chuckles> Hımm, evet. He. He he. A! Peki hangi ülke eee, ülkeden çıkışlı bu, eee, marka İtalyan filan mı? Yoksa Asya mı?
Ya İngiltere diyeyim, ya yalan olmasın, İngiltere diye biliyorum, ııı, ama işte Uzak Doğu'da da çok fazla yerde, ııı, dükkânları var. Iıı, umarım yanlış söylememişimdir. Yanlış bilgi olmasın. Ben öyle biliyorum, ııı, ama gerçekten bu, ııı, bir kere hatta şeye gitmiştim. Berlin'deyken, eee, şans eseri böyle minik bir butik tarzında, ııı, bir, ımm, artık dükkândı diyeyim, daha çünkü böyle, hani, nasıl diyeyim, ımm, dediğin gibi, işte, Nike'ın, Adidas'ın falan o markaların mağazasına gittiğinde, hani, yeri yeni ürünleri de görebiliyorsun, alabiliyorsun, hani stok durumu var mı yok mu, bu biraz daha böyle eski, yani 2. el değil de, hani, biraz daha, ne diyeyim, artık zor bulunan, aynen nostaljik ürünlerin olduğu bir dükkânda, ekstra da belki pahalı olabilir o yüzden. Yani böyle oradan, eee, bir kolye gözüme çarpmıştı, ben böyle şey diye girmiştim, hadi, eee, €100 olsun en fazla, bir gittim gerçekten en ucuzu €150'dan başlıyordu. Ben böyle gördüm, evet, yani, ııı, ve gümüş de değil, benim içimi o acıtıyor gerçekten. Imm Evet.
Ha. He he. Tamam. Tabii, tabii, tabii. Nostaljik. Hı hı. Hı hı. Kolyelerin yüz elli eurodan. <chuckles> Peki bu markayı au hani, şu anda herhangi bir ürününe sahip misin? Hani o kadar etki <chuckles> Süper. Imm, maddi durum düzelmiş diyebiliriz şu anda. <chuckles>
Evet sahibim. <chuckles> Onu geleceğim, onu anlatacaktım. Ha, yok yok, <chuckles> yanlış anlaşılmasın, maddi durum hâlâ aynı. Ben sadece, eee, işte 2. el platformlardan artık insanların, hani, satıyor mu satmıyor mu diye araştırıp baktım, mesela b bir tane kolyem oradan, bir tanesini direkt mağazadan almıştım çünkü gerçekten küçüklük hayalimdi ve o zaman da doğum günümdü o kolyeyi, iii, almaya gittiğim gün. Orada gördüm böyle, dedim ki, "Ay, ne kadar güzel" falan. Kadın bana şey dedi, işte, "Denemek ister misin?" Ben, "Hayır, teşekkür ederim." diyorum. Çünkü denersem, eee, alacağımı biliyorum. Arkadaşım da şey yapıyor bana, "Dene dene, bir şey olmaz, dene." Ben böyle bir üstüme tuttum, dedim, "Ay, çok güzel." böyle, eee, bir gezegene bes benziyor aslında, böyle bir yuvarlak topun etrafında bir, iii, şerit var ve üstünde de küçük bir artısı var, böyle minik bir, iii, kolye ucu. Normal kolye de zincirden, teşekkür ederim. Eee, orada denediğimde de, eee, kadın, "Nasıl, beğendin mi?" dedi. Ben de, "Alıyorum" yaptım direkt, eee, aldım, elim titreye titreye ödedim ama, hani, şu an böyle o kesesinden, eee, çıkartıp başka bir yere attığım olmadı. Yani o kadar nazik kullanıyorum ki onu.
He he. Süper. Süper. He he. A, çok iyi duyuluyor, yani. <chuckles> Peki kulla he, kullanıyorsun değil mi? He, şey d duruyormuş sadece değil mi? Dursun. <chuckles>
Evet, evet, yani, <chuckles> yok yok, çok nazik kullanıyorum. Her gün takmamaya özen gösteriyorum. Iıı, bu şekilde. <scoffs>
Eee Peki, eee, şimdi bu markaya ulaştın, çok sevindim. Eee, bu <chuckles> eee, bu marka, eee, sadece kolye özelinde mi yoksa, hani, eee, genel olarak birçok, eee, kıyafet de üretiyor mu üst baş anlamında?
Teşekkür ederim. Yok. <chuckles> Hayır, hayır. Birçok kıyafet üretiyor, o kıyafetler 1000'den başlıyor öyle söyleyeyim sana, hani, onlar benim için hayal ya. <chuckles> Eee, gerçekten. <chuckles> O, böyle, işte, kıyafet, işte, eee, şal olur, bir ne bileyim aklına gelebilecek her şey ya aksesuar bakımından, işte, kolye, yüzük, çakmakları bile var yani, çok istiyorum ama Evet, evet.
Süper, <chuckles> süper, dı gayet iyi. Hı hı. O, bayağı geniş bir, eee, şeye sahipler, kategoriye sahipler.
Kesinlikle işte, pantolon, elbise hatta bu bahsettiğim, işte, anime bir tane Nana diye bir, eee, anime vardı ve oradaki aslında kıyafetler bu, eee, markadan ilham alındı ve tam olarak da şu an satışta aslında ve, eee, direkt bitti yani, eee, hiçbir şekilde, eee, kırıntı bırakmamışlar yani. <chuckles>
A! Süper! <chuckles> Peki, bu marka trend olduğu için mi seni çekti yoksa güzel olduğu için mi, hani, beğendiğin için mi?
Yok hayır, güzel olduğu için, beğendiğim için ve böyle bence biraz daha diğer markalardan, diğer lüks markalardan diyeyim artık, böyle, bilinen markalardan farklı olduğu için sanırım beni çekti. Çünkü, böyle, herkesin yaptığı klasik tasarımlar dışında biraz daha farklı, yani, gerçekten belirli bir kitleye oynanıldığını düşünüyorum. Ben de o kitlenin içindeyim. <chuckles>
Ha ha. O zaman, eee, trendler seni çok da etkilemiyor diyebilir miyiz? Hani, sen daha çok s seni senin beğendiğin, hoşuna giden şeyleri trend olup olmaması önemli değil, eee, daha çok almak, kullanmak istiyorsun gibi geliyor.
Evet, diyebiliriz. Evet, kesinlikle, yani, böyle, trend olmuş olmamış çok umrumda değil açıkçası. Özellikle kendimde onu gördüysem, o özgüveni hissettirdiyse bana o ona bakıyorum yani.
He he. Ha, süper, süper. Eee, çok teşekkürler anılarını ve bilgilerini paylaştığın için. Çok büyük zevk aldım bu konuşmadan. Eee
Ne demek. <chuckles> Ben teşekkür ederim. Ben de aynı şekilde. <chuckles>
<chuckles> Kendine dikkat et, hoşça kal.
Sen de, görüşmek üzere.
Görüşmek üzere.